Dunque, ehm, volevo chiederti, ehm, come controlli il tempo che passi davanti allo schermo?
Eh, questa è una domanda molto pertinente diciamo, perché sto avendo problemi con il controllo del mio screen time in questo periodo. Uhm, ultimamente siamo tutti, penso che si possa parlare per tutti, molto bombardati da impulsi social, telefonini, uhm, che hanno proprio come algoritmo quello di, uhm, <clicks tongue> attirarti e, uhm, farti rimanere sempre di più attaccato allo schermo, credo che sia qualcosa legato comunque alla dopamina, uhm, e ai nostri istinti, uhm, e questa cosa purtroppo funziona molto su di me che soprattutto in periodi in cui magari, uhm, sono più annoiata, sono più frustrata, sono più triste, uhm, passo ancora più tempo, uhm, sui social, non rendendomi conto che questo mi fa cadere in un loop magari di depressione ancora maggiore. Uhm, non sono ancora riuscita a capire come, uhm, smettere, però magari una delle prime cose che faccio è, uhm mhmm, quando mi rendo conto che sto troppo davanti al telefono vado a fare skincare, giusto per rinfrescarmi.
Sì. Sì. Cer È ovvio. Sì, infa Mh. Sì. Mh-mh. Sì. I In effetti Sì. In effetti sottolineando quello che hai detto adesso, quindi mi è venuto in mente di chiederti quanto tempo trascorri ogni giorno davanti a uno schermo, sia telefono, computer, TV, eccetera.
Ma penso che solo solo per il telefono, uhm, un almeno 4 ore. Il computer non lo uso tanto tranne che quando devo studiare, uhm, però quando ho ho i periodi di sessione uhm, ma saranno anche, uhm, 5-6 ore al giorno, uhm, dove faccio un tour de force di studio pazzo, e oramai anche lo studio è relegato ai dispositivi elettronici, purtroppo. Quindi, sì, tante ore, mi vergogno un po' da ammetterlo.
Mh. Mh. No. Certo. Sì, ti capisco perfettamente. E, a questo punto, ti sei mai sentita stanca, magari irritata dopo troppo tempo davanti a un a uno schermo in generale?
Sì, tantissimo. Mhmm, sento proprio il cervello che incomincia a essere, uhm, caldo, come se stesse bollendo, come se mi stessi quasi bruciando i neuroni e me ne rendo conto, ma non riesco a smettere, è una strana sensazione.
Ah. <giggles> Sì. Ah, ecco. Però, a questo punto, ovviamente mi è venuto in mente, magari, questo punto che hai mai provato di mhmm, a magari a ridurre il tempo di ur u dell'utilizzo proprio dei dispositivi digitali?